À, bạn ơi, mình có cái vấn đề này mà mình đang cứ rất là nhức đầu luôn mà không làm thế nào. Ừm, đây, ờ, thực ra mình gặp một cái vấn đề này ở trong công việc ấy, mà mình cảm thấy là nó rất là ảnh hưởng đến công việc của mình, không những công việc mà cuộc sống nữa nhá. Đấy là mình cảm giác mình bị mất tập trung ấy bạn, mình không thể nào mà tập trung quá lâu vào một cái việc gì đấy được. Đó. Ờ, chắc là cái việc mình tập trung nhất chỉ có thể là mình xem điện thoại lâu được thôi. Thế còn mình mà cứ làm việc thì chắc là khoảng được 30 phút hay là 1 tiếng gì đấy thực ra 1 tiếng rất là lâu rồi đấy, đề khoảng 30 đến 45 phút thì mình lại cứ mất tập trung, mình lại cứ, ờ, làm một cái việc khác. Như kiểu là mình mở điện thoại lên, mình ngồi tự dưng là mình mở TikTok hoặc là Threads ra mình lướt này, đấy. Hoặc là mình tự dưng mở một cái tab khác ra, mình xem linh ta linh tinh. Đấy hoặc là đi làm một cái việc gì đấy và, ờ, một lúc sau quay lại là cái công việc của mình thì lại không nhớ là mình làm đến đâu rồi, và, kiểu, mình rất thường xuyên là bị như thế luôn ấy. Đó, và bây giờ cũng mình thấy mình thấy nó khá là ảnh hưởng đến cái tiến độ công việc của mình, và, ờ, nhiều rất là gián đoạn công việc luôn ấy bạn, mình nhiều khi là đang cần sự tập trung nhưng mà lại không làm được ấy. Thì không biết là bây giờ phải làm thế nào để cải thiện được cái vấn đề đấy ha?
Ừm, vấn đề gì vậy bạn? Ôi. Ừm. Ừm, mình hiểu nè. Ừm. Yeah. Trước hết á là mình cũng có một cái lời động viên với bạn. Đó là bạn, ờ, nên biết rằng là cái việc mà khó tập trung á, nó không có nghĩa là bạn, ờ, thiếu cố gắng hay là, ờ, không có kỷ luật nha, mà là não bộ á, thì đôi lúc là ai cũng có lúc mệt nè, quá tải là hoặc là bị kéo đi, bị phân ưm, gọi là bị, ờ, cắt ngang bởi nhiều thứ cùng lúc đó. Cho nên là điều quan trọng bây giờ á, là bạn đang muốn tìm cách để cải thiện nè, đó đã là một cái bước, ừm, gọi là, một cái bước tiến rất là tích cực rồi đó bạn, và bạn hoàn toàn có thể lấy lại được cái sự tập trung của mình từng chút một, theo những cái cách mà nó phù hợp với bạn nha. Thì, à, mình cũng có một vài câu hỏi để mà làm rõ hơn về cái, a, tình huống của bạn đó. Chẳng hạn như là bạn thường mất tập trung nhất vào lúc nào trong ngày á bạn?
À, vậy hả? Ừm. Ừm. Thực ra thì bản thân mình, thì mình hay mất tập trung nhất vào ừm, ừm, mình nghĩ là tầm buổi chiều ấy, đấy. Ờ, buổi sáng thì thực ra cái thời gian làm việc ở công ty mình thì sáng mình 9:00 mình vào mới phải có mặt ở công ty cơ, và mình làm việc đến khoảng 12:00 là được nghỉ trưa rồi, thì cũng có 3 tiếng buổi sáng thôi. Thì trong 3 tiếng đấy, mình cảm thấy là sáng mình rất là tập trung làm việc luôn, mình tập trung được cao hơn ấy. Đó, ồ, ờ, cũng không biết tại sao? Có thể là bởi vì là, kiểu, cái cảm giác mà bắt đầu ngày ấy, đó, ờ, bắt ờ, mình mình ở chưa mình mình sắp xếp suy nghĩ nó rất là gọn gàng nên là mình tập trung làm được việc. Mình thấy là cái việc nào vừa buổi sáng mình làm cũng rất là xuôi. Đó, và làm việc nào xong việc đấy. Thực ra cũng đôi khi cũng có mất tập trung, nhưng mà nó không nhiều. Còn buổi chiều thì đặc biệt là sau giờ ngủ trưa dậy nhớ, thì mình cứ bị như là, ờ, ngồi được làm được một tí là mình lại phân tâm vào một cái khác. Ờ, đúng rồi. Ờ, vậy cứ mở điện thoại ra để order nước này, hoặc là rủ rê đồng nghiệp làm cái này, cái kia, thế là cứ loanh quanh, loanh quanh, là gần như là hết buổi chiều luôn ấy bạn. Đấy, thì, ưm, thường là ph mình sẽ bị mất tập trung vào buổi chiều nhiều hơn.
Ưm, rồi sáng tập trung tốt nào. Ừm. Ừm. Giống như đầu óc trên mây, đúng hông? Hừm, mình hiểu nè. Ừm. Vậy còn về cái phần mà môi trường làm việc của bạn á, thì như thế nào á bạn? Kiểu như là nó có bị quá là ồn ào, ờ, những cái tiếng mà bàn tán ở x xung quanh hông? Nó có bị, ờ, quá nhiều những cái thông báo, hoặc là những cái, ơ, gọi là, làm bạn bị xao nhãng hông bạn?
Ừm, thực ra thì phòng làm việc của mình thì lại rất là yên tĩnh ấy. Đó, ờ, đồng nghiệp của mình trong cái phòng xung quanh mình nhá, thì mọi người đều làm việc rất là tập trung luôn. Ừm, hầu như khi mà bước vào phòng, là chỉ có nghe thấy tiếng gõ bàn phím thôi ấy. Đó, ờ, cũng không nói chuyện, tán gẫu với nhau linh tinh đâu, đó, và ai thì làm việc đấy thôi. Nhiều khi mà như thế, mình cũng cảm thấy hơi áp lực ấy. Đấy, thế cho nên là c mình, kiểu, cũng cũng cảm giác là mình không thể ngồi trong cái phòng đấy lâu quá được. Đó, thế nên là cũng vì đấy mà dẫn đến cái việc mà thỉnh thoảng, là mình cứ nhởn nhơ, mình đi ra ngoài, mình đi ra pantry, mình <tsk> uống nước, lấy nước, hoặc là ăn uống một cái gì đấy, thế là, ờ, hóng hớt ở cái khu vực bên bên kia của công ty ấy bạn, đó.
Ừm. Ừm. Ừm. À, mình hiểu nè. Yeah, vậy thì á, ngoài cái chuyện là, ờ, đôi khi ngồi trong cái phòng làm việc như vậy, bạn cảm thấy hơi áp lực vì cái sự yên tĩnh, và sự tập trung của mọi người xung quanh á, thì bạn có cảm thấy, ờ, những cái cảm xúc như là nhàm chán, hoặc là cảm thấy là công việc quá khó, và bạn cảm thấy không có động lực nhiều trong công việc hông bạn?
Ừm. Ừm. Ừm, thực ra thì cũng có đôi khi đấy bạn ạ. Đó, ví dụ như là mình khi nào mà mình được giao những cái công việc gì mà mình thích ấy, thì mình có thể là tập trung làm rất là nhanh. Đó, ví dụ như là mình thường thì công việc của mình, ờ, nó bắt yêu cầu mình phải nghiên cứu nhiều, thì nếu như mà sếp mình giao cho mình cái việc là nghiên cứu những cái vấn đề mới, đó, nghiên cứu những cái quy định mới chẳng hạn, thì mình rất là thích. Mình có thể dành rất nhiều thời gian để ngồi đọc, ừm, những cái quy định này, các cái luật này, các cái bài phân tích, để mà sau đấy là đưa ra một cái bài phân tích, ừm, của riêng của mình ấy, về cái vấn đề đấy. Thế nhưng mà, nếu mà sếp của mình cứ đưa cho mình làm những cái việc rập khuôn, kiểu là, ờ, xem, a, những cái cái bản trả lời, hay là xem, ơ, gì đấy và so sánh chẳng hạn. Đúng rồi, cứng nhắc. Thì mình lại rất là chán, nên là mình không tập trung làm được đâu, mình cứ làm được một lúc là mình lại bỏ đi làm việc khác thôi.
Ừm, mình hiểu nè. Ừm. Kiểu như là quy trình cứng nhắc, đúng hông? Chà, vậy thì sau những cái, a, trao đổi nãy giờ đó, thì mình cũng đã có một cái bức tranh khá là rõ ràng về cái vấn đề của bạn, và mình cũng, à, ừm, chia sẻ với bạn một vài cái, a, lời khuyên cũng như là mẹo, bạn xem là có thể áp dụng được cho mình hông nha. Thì, ờ, bạn có thể chia nhỏ cái, ơ, thời gian làm việc của bạn ra á, thành những phần nhỏ, và áp dụng, ờ, tập trung ngắn, nghỉ ngắn là cái phương pháp mà, ờ, Pomodoro đó bạn. Bạn có thể tập trung làm việc là khoảng, ờ, 30 phút nè, sau đó bạn, ờ, nghỉ ngơi 5 phút, và trong cái 5 phút nghỉ này á, thì bạn có thể, ơ, đứng lên duỗi tay duỗi chân, ờ, đi uống nước nè, hoặc là, ờ, nhìn trời, nhìn mây, nhìn ra cửa sổ một xíu, chứ bạn cũng hạn chế là, ờ, bấm điện thoại nha bạn. Tại vì khi mà bấm điện thoại á, nó sẽ cuốn bạn đi, ơ, rất là lâu đó. Kiểu như là mình cứ lướt, lướt, lướt, và, ừm, 5 phút, có khi là nó thành 15-20 phút lúc nào hông hay. Thì, ờ, cái cách này á, nó sẽ làm giảm áp lực và giúp não, ơ, duy trì hiệu suất lâu hơn đó bạn.
Ừm. À, ô kê. Ừm. Ừm. À! Ừm. Ừm. Vậy hả? Ừ. Ồ, mình cũng không mình không biết là cái hoạt động như thế nó lại có thể là giúp ích cho mình được đấy. Bởi vì mình, ờ, thực ra mình ở công ty thì, ờ, cũng có những lúc mình nghỉ ngơi nhưng mà mình sẽ nghỉ ngơi bằng việc là sử dụng điện thoại ấy. Đó, hoặc là cũng, ờ, làm một việc một cái việc gì đấy thôi. Nhưng mà mình không biết là, ờ, nên là đi ra ngoài hít thở hay là, ừm, <tsk> ờ, gọi là, vận động một tí như thế đâu. Nhưng mà mình nghĩ là cái việc đấy thì mình cũng hoàn toàn có thể làm được, đó. Ờ, ừm, công ch tòa nhà mình làm thì cũng có sân thượng, chắc là mình lên đấy hít thở một tí nó cũng sẽ tốt, đúng không bạn?
Ừm. Ừm. Ừm, thật ra là à, hoặc là có những cái, ờ, video ngắn cỡ 5-10 phút ở trên YouTube á, hướng dẫn là giãn cơ nhanh tại bàn dành cho người dân văn phòng đó bạn. Thì những cái lúc nghỉ ngơi á, bạn có thể, ơ, mở cái đó lên nhanh thôi, kiểu, 5 đến 10 phút thôi, làm rất là nhanh và có thể làm tại chỗ luôn. Thì nó vừa giúp thư giãn gân cốt nè, đỡ bị ù lì khi mà ngồi lâu nè, và nó cũng, ờ, giúp cho não bạo não bộ của bạn thư giãn một xíu để mà quay trở lại tập trung tiếp, ờ, sau 5 phút đó bạn nha. Ừm. Ngoài ra á ừm, ngoài ra thì bạn có thể, ờ, giảm những cái phiền nhiễu ở trong môi trường làm việc như là tắt những cái thông báo không cần thiết nè, và bạn dùng cái, ơ, tai nghe đó, để mà nghe những cái nhạc không lời hoặc là nhạc tần số để mà giúp cho, ờ, đầu óc của mình nó tập trung hơn á bạn. Và, ờ, bạn có thể để điện thoại ra xa tầm tay của mình nè, cũng như là đặt, ờ, những cái mật khẩu, ừm, dài một xíu chẳng hạn, để mà, ờ, nó cũng hạn chế phần nào cái việc là mình mở điện thoại lên dùng đó bạn nha.
À, hay quá ta. Ừm. Ừm. À, ô kê, mình hiểu rồi nha. Ừm. Ờ. Ừm, ừm. À, ô kê, mình hiểu rồi nha.
Thì, ờ, bạn thấy những cái cách này có có phù hợp với mình hông?
Ừm. Có, mình thấy là hoàn toàn rất là phù hợp với mình luôn ấy. Và mình nghĩ là cái cách mà, ờ, gọi là, rời xa cái điện thoại ra, tắt thông báo ra, chắc là cái cách mà phù hợp nhất với mình luôn ấy. Bởi vì mình cũng nhận ra một điều, đấy là cái cái cản trở mình với công việc ấy, thực ra là, ờ, cái mà làm cho mình xao nhãng ấy, thì chính là cái điện thoại. Đó, mình rất là nghiện sử dụng điện thoại và, ờ, có, ừm và ừm, đúng rồi, đó, mình mình thường hay check những cái tin nhắn hoặc là thông báo ấy. Và thực ra bây giờ, là bạn bè giao tiếp với nhau qua mạng xã hội, kết nối qua mạng xã hội cũng dễ. Thế cho nên là thật sự, như là một ngày mình cũng nhận về rất là nhiều thông báo. Đó, ờ, những cái tương tác của bạn bè qua mạng xã hội chẳng hạn ấy, thế nên là nó cũng khá là nó cũng đó, nó cũng nhiều thông báo đến mà làm cho mình cứ kiểu muốn mở điện thoại ra để check. Đó, thì chắc là ừm, từ từ sau là mình cũng phải hạn chế cái này thôi, mình cũng phải, gọi là, <tsk> ờ, bớt dùng điện thoại lại thôi ha.
Ừm, nó rất là nghiện đó, gây nghiện đó. Ừm, mình hiểu nè. Mình hiểu nè. Ừm, đúng rồi đó bạn. Thì khi mà mình hạn chế dùng, ờ, điện thoại, dùng mạng xã hội mà nó không có giúp ích vào cái công việc mà bạn, à, đang làm lúc đó đó, thì nó cũng phần nào là tạo ra cái không gian yên tĩnh để giúp bạn vào việc nhanh hơn ha. Ngoài ra á, bạn cũng có thể, à, kiểm tra lại các cái thói quen cơ bản. Vì đôi khi á là cái việc mất tập trung này nè, nó có thể đến từ cái việc là cơ thể của bạn đang thiếu năng lượng đó. Chẳng hạn như là bạn xem xét lại lịch sinh hoạt của mình, coi là ngủ có đầy đủ hông, ăn uống có điều độ hông? Ờ, không để cơ thể bị quá đói hoặc quá khát nè, uống có đủ nước hay không? Và, ờ, kết hợp thêm cái việc vận động nhẹ giữa giờ nữa, thì từ đó cái cơ thể bạn nó khỏe mạnh á, thì đầu óc cũng sẽ tỉnh táo và tập trung được lâu hơn đó bạn.
Ừm. Ờ. Ừm. Ô kê nha, mình hiểu rồi nha. Ừm, mình, ờ, mình sẽ thử áp dụng những cái cách này mà bạn nói nhé. Thực ờ, nghe nó cũng rất là hợp lý đấy. Không biết là ngoài ra còn cách nào nữa không hả bạn?
À, ngoài ra bạn có thể sáng tạo một chút xíu trong cái cách mình làm việc để cho, ờ, cái công việc nó trở nên thú vị hơn nè. Chẳng hạn như là, ờ, mới vào đầu ngày á, thì bạn sẽ làm những cái nhiệm vụ nhỏ trước, để mà mình tạo đà, để mà mình, ờ, làm những cái việc lớn, khó khăn hơn sau á bạn. Hoặc là những cái việc, ờ, quan trọng nhất á, thì bạn sẽ dành làm lúc mà bạn năng lượng nhất. Chẳng hạn như là khi mà bạn, ờ, mới vừa uống, ơ, cà phê sáng đi, thì bạn, ừm sau khi mà làm việc nhỏ rồi á, thì bạn có thể chuyển qua làm cái công việc quan trọng luôn. Đó, rồi bạn có thể, a, đặt những cái mục tiêu nhỏ, và thưởng cho bản thân mình khi hoàn thành. Chẳng hạn như là, ờ, sau sau suốt, ơ, 1 tuần làm việc rất là tập trung đi, và hạn chế được cái việc sao nhãng đó, thì bạn có thể thưởng cho bản thân mình một cái bữa đi ăn ngon, hoặc là một cái áo đẹp chẳng hạn. Hoặc là đơn giản chỉ là, ờ, một cái buổi đi, a, spa nè, đắp mặt nạ thư giãn thôi, nó cũng giúp cho bạn có thêm động lực để duy trì đó. Đó, thì mình làm, à, công việc hằng ngày của mình nó thú vị hơn, thì mình sẽ cảm thấy hứng thú, và tăng cái độ tập trung tự nhiên đó bạn.
Ừm. Ồ. Ừm. Ừm. Hay nha. Ừm. A. Hay nha. Ừm. Ừm. Ồ. Hay đó. Ừm. Ờ, mình thấy là, ờ, hoàn toàn hợp lý luôn, và cái cách mà, ờ, tự thưởng cho bản thân cũng là mình nghĩ là cái cách đấy là mình cách mình thích nhất luôn ấy. Đó, bởi vì là, ờ, đúng rồi, mình cứ nghĩ là mình cũng chưa bao giờ, ờ, c đặt ra cho bản thân mình một cái mục tiêu nào đấy để mà cố gắng đâu. Ờ, mình nghĩ là mục tiêu thì chỉ là những cái mục tiêu lớn thôi. Còn, ờ, ví dụ như là trong ngày hoàn thành việc gì, việc gì đấy mình nghĩ nó là những cái công việc thường ngày của mình. Nhưng mà như bạn nói la đặt nó là một mục tiêu để mà mình phấn đấu, mình thực hiện và mình cố gắng đưa bản thân mình vào những cái, ơ, ờ, quy củ như thế ấy thì cũng là một cái cách khá là hay, ờ, cũng nề nếp ha. Ô kê, mình nghĩ là cái này cũng được đấy. Mình sẽ cân nhắc và sử dụng những cái cách này, áp dụng nó vào cái, ơ, gọi là, cái thời gian đi làm của mình để cải thiện cái vấn đề mà không tập trung của mình đi. Ờ, rất là cảm ơn bạn bởi vì đã lắng nghe vấn đề của mình này và cũng đưa cho ra cho mình rất nhiều cách khác nhau để mà cải thiện nhá. Ờ, chắc là sau buổi hôm nay mình sẽ áp dụng luôn. Ừm.
Ừm, nề nếp đó, ừm. Ừm. Ừm. Ừm, thì cái việc, ờ Ừm, cái tập trung á, nó là một cái kỹ năng và bạn hoàn toàn có thể rèn luyện nó từng ngày nha, mỗi ngày thay đổi nhỏ đều mang lại giá trị đó bạn. Mình mong là bạn thành công nha. Chào bạn nè, bye bye.
Rất là ô kê nha. Ừm. Ô kê, cảm ơn bạn nha.